آآ، 9 ساعات، معلش، 9 ساعات. ال9 ساعات دول فيهم ساعة واحدة break، الساعة ديَّة مش متصلة، الساعة ديَّة منفصلة، 0.5 ساعة في 0.25 ساعة في 0.25 ساعة.
أها. ياه! يعني مش م ساعة على بعضها كده على طول، ده م أنت بتقطّعها على مدار الشغل كله، امم.
آه. أيوه، باقطّعها على مدار الشغل كله، وأنت احتمال أصلًا ما تاخُدهاش، أنت لو مثلًا في مكالمة أيوه، لو أنا في مكالمة والعميل مثلًا بيكم بيكلِّمني وما قفَلش في ميعاد الbreak بتاعي، أنا باضطَر أكلّمه، أعمل إيه.
آه، كمان! يا نهار أبيض! امم. ياه! أنت لازم تكَمل. <laughs> امم.
أيوه، للأسف لازم أكمل معاه و والbreak يضيع عليّا.
يعني ما ينفعش حتى تعوّض الbreak ده في أي وقت تاني بتاع والّا خلاص ما دام الوقت بتاعك عدى في الbreak خلاص ما يعرفش تعوّضه تاني؟
ينفع أعوّضه تاني طبعًا، ولكن أحيانًا بيضيع تاني. يعني تخيَّل كده اللي هو معايا معايا عميل مثلًا
آه، دي عاملة زي الدايرة بالضبط، اللي هو <laughs> امم.
الله ينوّر عليك، زي الدايرة كده. اللي هو <laughs> معايا عميل مثلًا آآ، يعني أنا هاقول لك على موقِف حصل معايا قبل كده.
امم. آه. آه، ماشي.
معايا عميل مثلًا، تقريبًا على ما أتذكَّر، كنت الساعة 17:00، الbreak بتاعي كان الساعة 17:30، فالعميل اتصَّل بيَّا الساعة 17:00، قُلت إيه، هاخُد معاه نُصّ ساعة وقبل الbreak أبدأ أقفّل معاه وأمشي. تمام؟ لقيت إن المشكلة بتاعته طوّلت لدرجة إنه قعد معايا ساعتين ونُصّ. تمام؟
ياه! امم. بالضبط. يا نهار أبيض! ساعتين ونُص في الموضوع بتاعه! ده كتير جدًا. يا نهار أ <laughs> وكمان ما
ساعتين ونُص كاملين. أيوه، ما حليتلهوش المشكلة على فكرة. يعني تخيل ما حليتلهوش المشكلة بعد الساعتين ونُص.
طَب معلش كانت كانت المشكلة في إيه اللي هي واخدة الوقت ده كله، وكمان ما اتحلتش؟ يعني كان حاجة خاصة ببنوك والّا خاصة بإيه بالضبط؟
المشكلة إن مشكلته سهلة، بس هو مش فاهمني. هو كان بيتكلَّم هو أصلًا كان صيني، تمام؟ آآ، فمّا بيتكلّمش إنجليزي كويِس. يعني تخيَّل، هي دي المشكلة يعني المشكلة بتاعته سهلة جدًا. <laughs>
آه. طَب <giggles> كويس. آه، آه.
فهو فهو الفكرة في إيه؟ إن أنا باقول له مثلًا بالإنجليزي: "اعمل كذا، يعني اضغط على كذا." فهو مش عارِف كذا دي بالإنجليزي يعني إيه. ف ف فقعَد معايا ساعتين ونُصّ، تمام؟
يا نهار أبيض! آه، لأ ده موضوع كبير جدًا، حتى اللغة ده ده أنت تلاقي نَفسك بعد المكالمة ديّة تلاقي نَفسك صدّعت جدًا، اللي هو حتى الموضوع ما ما أُنجزش أصلًا بعد م الوقت ده كله.